قُل لي كده لمّا بتشغّل فيلم من أيام الطفولة، إيه أول حاجة بتحس بيها؟ يعني بيبقى مثلًا حنين والّا راحة والّا مُجّرد عادة قديمة يعني؟ قُل لي كده احكِ لي.
إمم. لأ، هو ال الموضوع مش بيبقى ليه علاقة بأفلام بس، ده فيه أفلام وفيه آآ تترات برامج، <clears throat> فيه آآ كمان آآ آآ تترات مسلسلات، يعني دي حاجات كُلّها يعني بقت بمتع ب بالطفولة. يعني مثلًا وأنا ماشي آآ في أي مكان كده، سمعت التتر بتاع مسلسل رأفت الهَجّان، لأ، خلاص أنا رجعت كده لمُدّة إيه، آآ خمستاشر 15 سَنة، 20 سَنة من عُمر البني آدم كده، بافتكر إن أنا كنت باقعُد مثلًا وأنا صغير 5 سِنين، 6 سِنين، بيحتفلوا باحتفالات أكتوبر ومستنّيين الحلقة بتاعة رأفت الهَجّان. <tsk> فيعني آآ مش م
إمم. آآ، كل ده بيفكّرك بأيام زمان يعني.
آه، فعلًا آآ تترات المسلسلات، الأفلام نَفْسها. أنا كان فيه أفلام أبيض وأسود، لإن هي كانت بت الحياة كانت بسيطة جدًا، يا دوبك ال القناة الأولى والقناة التانية والكلام ده كُلّه. أنا من الناس اللي ك دخَّلت ال ال الدِش عندي متأخّر شوية أو الReceiver متأخّر شوية، فكان اعتمادنا على القناة الأولى والتانية، ف اللي بي اللي بيتعرّض عليك هو المفروض، هو المفروض عليك أصلًا. آآ ف
تمام. آه، اللي أنت ما كانش عندك حرية اللي إن أنت مثلًا تجيب حاجة أنت عايزها، آآ تتفرّج على اللي موجود بس.
آه، بالضبط. آه، بالضبط. ده، ده ناهيك عن برامج الطفولة، بس كنت متعلَّق بالأفلام، ما كنتش طبعًا ص وأنا صغير بافهم الأفلام دي، كنت باتفرّج عليها آآ يعني مشاهد، طفل بيتفرّج على مشهد م في فيلم مثلًا فيلم قديم، فيلم أبيض وأسود، الكلام ده كُلّه آآ نادرًا، نادرًا ما كنت بتفهم حاجة منّه، أمّا كبرت بقى حتّى وأنت بتتفرّج على نَفْس الفيلم هتستعيد، إمتى هتستعيد ذكرى، إمتى أنت أول مرّة اتفرّجت عليه، أنا واثق من كده.
تمام. تمام، طيب قُل لي بقى بما إن إحنا بنتكلم عن ال الأفلام والذكرى في الطفولة وكده، إيه بقى أول فيلم مثلًا أنت شفتُه وأنت صغير ولسه لحد دلوقتي مأثّر فيك؟ يعني أنت مثلًا أول لمّا هتيجي تشوفُه هيفكّرك بقى بأيام زمان و وفعلًا فيلم أنت بتحبه جدًا؟
إمم. بُصّ، هو كان فيلم أبيض واسود، آآ آآ، أنا كنت يعني حتى ما عرفتش آآ، اسم الفيلم ده إلّا لمّا كبرت. كان في كان فيلم اسمه ال كان فيلم بتاع فاتن حمامة ومش عارف إيه ومحمود مرسي والكلام ده كُلّه آآ، كان فيلم المشكلة إن الفيلم ده كان فيلم نَفْسي جدًا يعني بيناقش قضية نفسية معقّد جدًا، بس أنا كنت اللي هي قضية آآ، آآ، انفصام الشخصية أو لو حد ممكن بسبب حادثة ي ي يفقد ذاكرتُه كُلّها، وبسبب نفس الحادثة، أو حادثة مشابهة ليه، تبتدي ترجع الذاكرة بس بعد مرور السنين كان فيلم آآ، يعني التعابير بتاعتُه كُلّها صعبه، أنا كنت أفتكر بقى مشاهد الفيلم دوَّة وال و ومشاهد بقى طبعًا آآ، فاتن حمامة ومحمود مرسي، طبعًا عمالقة تمثيل فقدروا يوصّلوا الإحساس ك يعني ال
تمام. إمم. يعني أنت شايف إن هو فعلًا أثّر فيك يعني؟
أثّر فيّا بس ده لمّا كبرت، لكن أنا شُفته وأنا صغيّر، المشاهد الحزينة بتاعته أوي، أو مشاهد اكتشاف الحقيقة، أو يعني كده. فالفيلم ده فعلًا يعني من الأفلام بعد كده آآ، ابتديت بقى كنت صغيّر أوي ودخلت فيلم في الcinema يعني يا د في بداية الوعي يعني، كنت دخلت في أفلام عادل إمام آآ، في بداية التسعينات والكلام ده كلّه ف آآ
إمم. ودي كانت أول مرّة ليك تخُش cinema، صح؟
آه، أ يعني أو كل لأ، أو وعيت آآ، يعني واعي إن أنا باتفرّج على فيلم، طفل آه، بس ل واعي إن أنا باتفرّج على فيلم.
آه، آه، اللي هو أنت بقيت بقى فاهم إيه اللي بيتعرض قدّامك، وبقت الحاجات تأثّر فيك، وبقيت فاهم مشاعرك يعني.
آه. بالضبط. بالضبط آآ، فيلم ال كان فيلم المَنسي على ما أذكُر، آآ، فيلم عادل إمام برضه وفيلم يعتبر هو مش comedy هو يعتبر فيلم tragedy شوية ومش عارف إيه والكلام ده كلّه، بيتكلم في الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة و والتحكُم وتحكُم راس المال والحاجات دي كلّها. طبعًا ما كنتش أفهم الكلام ده، أمّا كبرت بقى ابتديت أتفرّج على ال ال الكلام ده تاني لأ، أنا آآ كل مرّة يتعرض مثلًا فيها فيلم المَنسي آآ لازم آآ، أفتكر لحظات وأنا باتفرّج عليه في الcinema وأنا صغير.
تمام. طيب يعني مثلًا دلوقتي بقى بما إنّك وأنت كبير طبعًا الموضوع اختلف، وبقيت يعني حاسس بقى بالأفلام وبقيت شايفها فعلًا وبقيت فاهمها يعني، غير وأنت صغيّر طبعًا. تحب بقى إنّك تعيد مشاهدتهم تاني ومع أولادك بقى وتقعُد تحببهم في الأفلام دي تاني، والّا أنت بتحبهم يعني كل واحد بقى وجيله؟
إمم. إمم. إمم. لأ، أنا من نَفْس المدرسة، يعني أنا ضامن الأفلام اللي أنا اتفرّجت عليها فأحب أخلّي ولادي يتفرّجوا عليها، أنا ضامنها. لكن طبعًا مع وجود ال ال الSocial Media ووجود الMedia بشكل عام بالطريقة اللي اللي بتوصل للولاد، لأ، أنا لازم بيبقى في رقابة آآ، من نوع معيّن يعني، بحيث أب أنا مش هاخنُقهم بأي حال من الأحوال مش باخنُقهم، بس أنا يعني أنا م با دام اتربيت بالتربية دِيّة والناس بتقول إن الشخص ده آآ سوي فكريًا أو سوي في تربيته أو سوي في تصرفاته، أحب إن أولادي يكون آآ، يتفرّجوا على نَفْس الحاجات اللي أنا اتفرّجت عليها، من أول حاجات الأطفال عمومًا، يعني من أول مثلًا آآ با دام طلعنا إحنا على بوجي وطمطم، طلعنا على آآ Tom وJerry، طلعنا على آآ Timon وPumbaa آآ يعني الناس الشخصيات دي كلّها خلاص هي مرّت علينا والحمد لله م يعني
إمم. تمام. تمام. فأنت بتحب بقى تشارك ده مع أولادك برضه بحيث اللي هُم إيه يعني يتفرّجوا على كل اللي أنت شُفته وكده يعني.
جدًا. جدًا. بالضبط، يتفرّجوا على حاجات هي أنا شايفها لائقة ل للطفل بتدّي له حتة الترفيه، وقد ياخد منها جزء تعليمي بعد ك ده بتدرّبه آآ، أهم حاجة بتدرّبه على الكلام، بتدرّبه على اللغة بتاعته، أو لغة أخرى يعني في حاجات إحنا اتعلمناها الحمد لله، من الحاجات اللي زي كده لدرجة مثلًا أنا فكّرت مع أولادي أجيب لهم المجلات اللي أنا كنت ب باجيبها زمان وأنا صغير مجلة Mickey لسه بتظهر لحد دلوقتي، مجد مجلة ماجد، مجلة سمير سمير هي اللي انتهت تقريبًا.
جميل. تمام. هي المجلات دي لسة أصلًا بتطلع لحد دلوقتي؟
بتطلع، موجودة بتطلع ولسه ف أو أو أوقاتها بتطلع برضه كُلّ يوم أربع، يعني آآ، في مجلات اللي هي طالعة من دار الهلال، المجلات دي لسه موجودة آآ، المؤسسة العربية الحديثة أمّا كبرنا شوية بقى آآ، رَجُل المستحيل، ودكتور أدهم صبري و والناس اللي شكِّلت دماغ ووعي الجيل بتاعي أنا، أنا أخلي ولادي يتفرّجوا عليها أو يت ويقروها كمان.
تمام، طيب يعني احكِ لي كده كان مثلًا أول لمّا جِبت لهم المجلة دي كان إيه مثلًا رد فعلهم ناحيتها؟ يعني حبوها فعلًا والَّا كانوا مثلًا مش عايزين وكده؟
إمم. لأ، عشان صغيرين فهم بيتعلقوا بالألوان، فهي المجلة بالنسبة لهم كانت حتة الألوان الموجودة في المجلة، لسه ما وصلوش لمرحلة القراية والكلام ده فلأ، ابتدوا يرتبطوا بيها، كان في صعوبة في الارتباط عشان قدامهم التنويعات كتير لكن أنا على أيامي كان تنويع واحد هو المجلة، لكن على أيامهم هم في تنويعات كتيرة.
إمم. تمام. طيب.
ف فطبعًا ابتدوا يرتبطوا بيها آآ، الارتباط آآ، نسبيًا كويس.
طيب، يعني بالنسبة للمجلات ده بصراحة أنا شايف يعني دي حاجة حلوة جدًا، بس مثلًا بالرجوع كده لل لل للحوار الأولاني، يعني إيه أكتر حاجة أنت بتحبها في أفلام زمان؟ يعني مثلًا القصص البسيطة والَّا الموسيقى والَّا يعني الإحساس النضيف اللي كان فيها كده؟
امم. امم. هو طبعًا هم كلهم مع بعض، بس أنا عندي تفصيل آآ، تفضيل شخصي، هي أفلام اللي طالعة من الروايات، الروايات بتاعة الكُتّاب الكبار، أنا باحب تجسيد الأفلام بتاعها، بس عندي شَرْط فيها بقى ما أكونش قريت الرواية، يعني ممكن أشاهد الفيلم وبعد كده أقرا الرواية، ليه بقى؟ لأن أنا لو قريت الرواية ال الكاتب بتاع الرواية دي بي بيبقى عنده الحرية إن هو يسرح بخيالك في أجواء مش هتعرف تظهر بيها على السينما بعد كده، فالسينما ليها إمكانياتها، فإمكانياتها أقلّ كتير من الكتاب المكتوب، أو الرواية المكتوبة، وفي طبعًا بعض الأحداث الموجودة في الرواية بتُهمَل في ال في ال في السينما، فأنا أفضّل أتفرّج على أفلام الروايات، وبعد كده أرجع أط آآ، أقرأ الرواية.
تمام. إمم. تمام. طيب خلّيني أقاطعك كده بسؤال، أنت أصلًا يعني بتحب عامةً لما تيجي تشوف الأفلام أو ال يعني أي حاجة تيجي تتفرج عليها، بتحب تشوفها في البيت والّا تخشها في سينيما؟
امم. إمم. سينيما، أنا السينيما بالنسبة لي رقم 1 في الفن عمومًا. أنا مش مؤمن حتى بح آه، مش مؤمن ب بموضوع المنصات، آآ اللي هي فيها الأفلام أب هي تفضيل شخصي، لكن أنا اتربيت على السينما. السينما بشاشتها الجبي ب الكبيرة جدًا، بتشوف بتشوف الإضاءة، بتشوف الإخراج، بتشوف الأداء التمثيلي في شاشة كبيرة، آآ بتشوف مؤثرات الصوتية، بتشوف كل الكلام ده. لكن أنت <tsk> يا حلاوتي، و وأنا قاعد ح ماسك الموبايل وحاطط السماعة وخـلا مش متعايش مع الفيلم. حاولت، <chuckles> والله حاولت، بس أنا بالنسبة لي السينما ومحتاج ومتعلق بالسينيما جدًا، وباستنى الأفلام إن تنزل في السينيما وأدخل لها. فأنا عندي الجزئية ديّة.
طيب، اشمعنى بقى؟ إمم. تمام. <chuckles> طيب، يعني خلّيني أسألك كده سؤال سريعًا و وآخر حاجة، لو قدرت كده تِعيد فيلم الطفولة بطريقتك، تختار تِعيد يعني يعني إنّك تعيشه إنك تبقى دور البطل وكده، والّا تحب مثلًا إنك مجرد بس إنّك تتفرج عليه وخلاص؟
إمم. إمم. لأ، أتفرج. أنا ما لقيتش نفسي في أي بطل من الأبطال. <chuckles> هي هي آآ الشخصية ما حاولتش حتى أقلد شخصية البطل. لأ، أنا أحب السينيما، كسينيما متعلّق بيها كسينيما مش متعلّق بيها مش متعلّق بالبطل لدرجة إن أنا أقلّده، زي مثلًا الأيام دي، وبعض الأفلام اللي هي، آآ الشعبية شوية والكلام ده، تحس إن هُم بيقلّدوا البطل في بعض تصرفاته، ما هو الموضوع ده ودّانا في داهية. لأ، أنا عندي شخصيتي ال المستقلة أحب أعتز بيها جدًا.
<chuckles> تمام، فهمتك. آآ الصراحة يعني كان موضوع شيّق جدًا، و يعني الكلام معاك شكرًا جدًا على استفاضتك في الكلام، وشكرًا جدًا.
إمم. شكرًا يا فندم.